Ôi, bạn ơi, chuyện là mình chuẩn bị có một chuyến đi du lịch mà, kiểu, mình đi Trung Quốc, mà đây là lần đầu tiên mình đi Trung Quốc. Thế xong là thật ra là nó còn chẳng phải là đi chơi, đi du lịch ở Trung Quốc, mà ý là mình bay từ Nhật về Việt Nam. Thế xong là mình bay về đợt Tết ấy, thế là giá mé vé máy vé máy bay nó quá là đắt đi, nó gần 30.000.000 thế là mình xót tiền, mình, ờ, quyết định là mình sẽ bay quá cảnh. Ừ, thế mình bay quá cảnh 1 ngày lận, 23 tiếng ở Thượng Hải, thì giá vé nó rẻ đi tận 10.000.000 là chỉ có 10.000.000 thôi ấy. Thế xong mình kiểu: "Ôi! A, rẻ như thế này, hời như thế này thì kiểu sao mà không đi lại còn, ờ, ở Thượng Hải." Thì, kiểu như là, người ta có một cái chính sách là họ sẽ cho visa 1 ngày đối với những cái khách mà chuyển chuyến ấy, thì có thể chơi ở Thượng Hải 1 ngày. Thành ra là mình cảm thấy là, ôi, quá là hợp lý mà quá là hời luôn, thế là mình mình quyết định là mình sẽ quá cảnh ở Thượng Hải một ngày đấy, nhưng mà <chuckles> mình chưa bao giờ đi Trung Quốc cả, và, ờ, mình cũng chưa bao giờ, ờ, ừm, mình chưa bao giờ đi đâu ngoài Việt Nam với cả Nhật Bản hết ấy, thành ra là mình rất là lo lắng, và, kiểu, mình cảm thấy khá là căng thẳng ấy. Ờ, mình không biết làm thế nào để mình có thể cảm giác là bớt được cái căng thẳng khi đi du lịch xa nhỉ?
Sao vậy? Ồ! <chuckles> Vậy hả? Ồ! <chuckles> Nghe cũng hay đó! Ờ, nghe bạn nói xong cái mình thấy là cũng thú vị đó chứ. Tại vì á, là, vừa đi đến một cái đất nước khác nha, kiểu như là, chỉ là quá cảnh thôi, nhưng mà cái chi phí đó bạn lại giảm đến tận 10.000.000 mà còn không cần phải xin visa nữa. Tại vì á, thông thường nếu như mà bạn bay từ một đất nước nào đó sang Trung Quốc đi, và đặc biệt là, kiểu như là, Thượng Hải hoặc là những cái thành phố nó lớn á, thì bạn phải chứng minh tài chính nè, rồi phải x đi xin visa á, nó rất là mệt luôn ấy, mà bây giờ là bạn cũng không cần phải làm mấy cái đó nữa, cho nên là mình nghĩ đó là một cái mà bạn bớt lo lắng hơn. Rồi, thì trước khi mà, ừm, đưa cho bạn một vài cái lời khuyên đi, để mà bạn giảm bớt cái căng thẳng khi đi du lịch đó, ờ, thì bạn cho mình hỏi là cái chuyến mà bạn bay về từ, ừm, Nhật Bản về Việt Nam á, thì bạn đi một mình hay là bạn có đi với người thân hay là với bạn bè gì không?
Ừm. Ừm, mình hiểu rồi. Ừm. Ừm. Thật ra là nhá, ban đầu là mình đi với người thân, tức là ban đầu là mình định là sẽ đi với chị mình. Thế nhưng mà, ờ, lúc sau thì, kiểu như là, công ty chị mình có chuyện, thế chị mình phải hủy chuyến, thế là nó càng lo lắng thêm. Ờ, tức là bắt đầu thì mình cũng nghĩ là, ờ, thôi thì ít ra là có có hai chị em, đúng không? Sang bên đấy hai chị em cùng nhau đi chơi, đi ăn uống này kia. Thế xong tự dưng bây giờ còn mỗi một mình mình, trời ơi mình lo gần chết luôn á!
À! <laughs> Thế hả? Trời ơi, nếu mà bạn đi một mình thì chắc là bạn phải chuẩn bị kiểu như là 200% luôn ấy. Tại vì bình thường nha, là có chị của bạn á thì bạn cũng đã chuẩn bị rồi, nhưng mà bây giờ là không có chị của bạn á, là bạn chỉ đi một mình thôi, thì cái mức độ rủi ro nó cũng sẽ cao hơn nè, với lại là cái mức độ lo lắng ấy, nó cũng sẽ cao hơn nữa. Vậy thì á, ờm, ví dụ nha, thì bạn lo lắng cái điều gì nhất khi mà bạn đi xa như thế? Có nghĩa là, ờ, hồi trước á là bạn đi từ Việt Nam sang Nhật, đúng hông? Rồi cũng qua xin qua làm việc ở Nhật rồi á, thì bạn cũng có chuẩn bị từ trước rồi, mình thấy là bạn cũng có kinh nghiệm rồi á. Đó, thì như vậy bây giờ là bạn cũng vừa mới qua gọi là, sắp tới qua Trung Quốc mà chưa đi lần nào. Vậy thì điều gì mà làm bạn lo lắng khi mà đi xa nhất như thế?
Ừ! Đúng rồi đấy. Ừ ấy. Ờ, mình ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ờ, cái đầu tiên ấy là mình lo về ngôn ngữ này, bởi vì là tiếng Nhật thì mình rất là giỏi, mình dành, à, 4 năm đại học để học tiếng Nhật rồi, mình sang đây để làm việc mà, mình có một sự chuẩn bị rất là kỹ càng rồi. Ờ, còn cái đi Trung Quốc này thật sự nó chỉ là vỡ kế hoạch thôi ấy. Ờ, thế nên là mình mình cũng không biết nhiều tiếng Trung lắm, mình chỉ biết, kiểu, vài câu rất là đơn giản thôi, kiểu, ờ, xem phim nhiều thì học được mấy cái câu đơn giản thôi. Ờ, với cả một cái nữa là, ờ, mình từ trước đến giờ cũng biết được là con người Nhật Bản họ cũng khá là văn minh và họ cũng khá là lịch sự ấy. Nhưng mà, kiểu, tin tức về Trung Quốc thì, ờ, nó cũng không nhiều ấy, thành ra là mình cũng hơi lo lắng là cái thứ nhất này, cái thứ hai là khi mà sang Trung Quốc không có thể dùng được mấy cái mà mạng xã hội ở Việt Nam, tại vì ở bên đó họ chặn ấy, họ không cho dùng. Thành ra là, ờ, mình càng lo lắng hơn, bởi vì sang đấy bây giờ mình chả biết liên lạc với ai, cũng chả biết liên lạc kiểu gì, xong là, ờ, ngôn ngữ thì không có. Giời ơi, mình sợ là mình sẽ, kiểu, lạc đường rồi, ờ, ừm, đi đâu mà kh không biết đường rồi các thứ này kia, thì cũng rất là sợ.
À! <laughs> À. Ừm. Đúng rồi. <chuckles> Đúng rồi đó. Ờ, nghe bạn nói xong cái mình thấy là có cái sự lo lắng, nó ở nó ở trong cái ngôn từ của bạn luôn ấy. <laughs> Nhưng mà á hả, cái điều mà bạn lo lắng là nó cũng rất là bình thường thôi ấy bạn. Tại vì á, là, Trung Quốc là một cái đất nước giống như là một cái khu tự trị mà, kiểu như là, không có xài những cái mạng xã hội ngoài nè. Chỉ xài những cái mạng xã hội mà do Trung Quốc thành lập thôi, hoặc là, kiểu như là, thiết thiết kế thôi á bạn. Cho nên nó cũng hơi khó một chút xíu. Thì theo như mình á, là bạn cũng nên chuẩn bị ví dụ như không biết tiếng Trung thì, ờ, chuẩn bị, ờ, những cái mà app dịch á. Đó, để khi mà qua bên đó là bạn sử dụng tiếng Anh hoặc là tiếng Nhật để mà mình sử dụng cái ngôn ngữ dịch để tiện cho cái bên Trung Quốc. Tại vì Trung Quốc mà nó cũng phát triển thì chắc là những cái đó thì người ta cũng hiểu và sử dụng nhiều thôi. Rồi, trước khi qua đó thì bạn cũng chuẩn bị một cái, gọi là, cái lệ phí đi ha, cái số tiền mà bạn có thể sinh sống và, ừm, kiểu, tận hưởng vui chơi trong vòng một ngày, đủ xài thôi. Hoặc là, ừm, bạn biết cái app Alipay hông? Đó, bạn chỉ cần đổi tiền và topup vào đó là được. <laughs> Thì vậy mình nghĩ là cái việc mà bạn tới và đi chơi thì nó cũng không có quá là, kiểu, khó lắm đâu. Nhưng mà, ờ, cho mình hỏi thêm nữa là, bạn đã thử cái cách nào để mà mình giảm cái căng thẳng trước đây chưa? Kiểu như á là, ờ, mình có suy nghĩ về cái việc là, ờ, ừm, qua tới đó là không có làm gì hay không? Hoặc là, kiểu, tự manifest bản thân á là "Sẽ không sao đâu, không sao đâu" Không?
Ừ, đúng rồi đấy. Ừm. Ừ, đúng rồi ấy. Ừ. Ờ. Ừm. Ờ. Ờ. Ờ. Có, <chuckles> mình có tự manifest nha. Mình, kiểu: "Ờm, <tsk> trộm vía, trộm vía, trộm vía. Không sao đâu. Qua Nhật rồi còn không sao mà. Mình mang bao nhiêu đồ qua Nhật rồi, à, mình cũng đi Nhật về Việt Nam mấy lần rồi, đều trộm vía lắm. Thế chắc lần này cũng phải trộm vía chứ." Đấy, kiểu thế. <laughs>
<laughs> <chuckles> Ừm. <laughs> Mình thấy á là, kiểu như, ừm, cái về bạn lo lắng nha là kiểu như là, một cái phản xạ quen thuộc của não bạn thôi khi mà muốn bảo vệ bạn á. Với lại là mình thấy là đa phần ai cũng sẽ như bạn hết, tại vì, chưa đi lần nào á, thì sẽ cảm thấy là rất là khó khăn nè, rồi cảm thấy rất là lo lắng. Nhưng mà một khi đã đi rồi thì bạn thấy nó dễ hơn, đúng hông? Giống như là việc bạn đi Nhật về Việt Nam rồi từ Việt Nam sang Nhật á, đó, thì trước lạ sau quen á, mà, và bạn cứ thử một lần thì những cái lần sau á, thì có cái vé máy bay nó rẻ hơn, kiểu như quá cảnh ở Thượng Hải hoặc là quá cảnh ở Thâm Quyến hoặc là quá cảnh ở một đất nước khác thì buộc bạn cũng đã có cái kinh nghiệm rồi á, đó. <laughs> Ừ, thì á, ờm, sau khi mà nghe bạn nói xong á, thì mình thấy là bạn cũng, ờ, cũng rất là kỳ vọng về cái chuyến là quá cảnh ở Thượng Hải, đúng hông? Kiểu như là sẽ được vui chơi gì đó. Thì không biết là bạn đã thử lên cái danh sách hay là những cái địa điểm nào mà khi mà vừa đặt chân tới thì bạn đã đi chưa?
Ừ, đúng rồi đấy. Ừm. Ừm. Ừ, đúng rồi đấy, ừm. Đúng rồi. Ừ. Thật ra là ấy mình cũng đang phân vân cái chuyện đấy, tức là, ờ, mình ban đầu ấy là định sẽ đi chơi, đi ăn, đi uống, đi ngắm nghía Thượng Hải thôi. Thế xong là mình được, ờ, một bà chị, ờ, đừng đi Thượng Thải, bảo là "Đồ ăn ở Thượng Hải ngọt lắm, không ngon đâu! Ờ, đồ ăn ở Thượng Hải ngon thì toàn là đồ, kiểu như là, đồ của chỗ khác thì thì người ta làm ngon thôi. Chứ đồ ăn Thượng Hải chính gốc thì không ngon là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thật ra là Thượng Hải rất là đông, siêu đông, mà, kiểu, đi ngắm thì cũng chỉ toàn người thôi." Này kia, thế là mình cũng thấy hơi rén rén, thế xong rồi mình lên mạng tra thì mình thấy là rất là nhiều người đi Thượng Hải thì người ta sẽ đi chơi Disney. Thế là mình cảm thấy là, ơ, hay là mình đi Disney, nhưng mà vấn đề là nếu như mà đi Disney thì mình sẽ phải chơi ở Disney cả một ngày luôn. Mà hộ đợt đấy thì nó lại là cuối năm nữa, nó lại còn là cuối tuần nữa, thì chắc chắn là đông chết luôn! Thế là mình, kiểu, <tsk> cũng phân vân là bây giờ mình nên đi chơi ở bên ngoài, hay là mình nên vào Disney, đó, nên mình cứ phân vân mãi, nên là mình cũng chưa chốt được cái kế hoạch.
Ừm. <laughs> Ngọt hả? <laughs> Đúng rồi. Đúng rồi. <laughs> Ờ, mình hiểu. <chuckles> Ê, mình thấy Disney á, nó rất là, kiểu, ờ, nó rất là, ừm, gọi là, một cái, gọi là, đặc điểm khi mà đi tới Thượng Hải luôn á, tại vì ai mà tới Thượng Hải thì cũng phải tới Disney 1 lần. Đó, cho nên nà bạn bỏ qua Disney thì nó cũng hơi tiếc, nhưng mà bạn biết sao không? Do bạn quá cảnh chứ không phải là bạn đi du lịch ở Thượng Hải, ờ, bạn chỉ có 1 ngày ở đó thôi, nhưng mà bạn dành thời gian nguyên cả một ngày ở trong Disney, thì vào cuối tuần nữa, thì chắc chắn mình đảm bảo với bạn luôn là nó rất là đông, và cái giá vé của bạn nó rất là mắc. Bạn phải, kiểu, săn vé là, kiểu, Early Bird á, thì nó sẽ rẻ hơn, nhưng mà bây giờ là bạn tới, bạn còn chưa biết được là có nên đi Disney hay không, thì chắc chắn là bạn đã cũng chưa có mua vé rồi. Đó, thì mình thấy là thôi, ừm, bây giờ bạn đừng có đi Disney, mà bạn đi những cái bến Thượng Hải nè. Đó, tại vì bến Thượng Hải cũng là một trong những cái nơi mà khi đi Thượng Hải chắc bắt buộc nha, phải đi, tại vì nó là một cái, ờm, gọi là, cái signature của bên Thượng Thượng Hải luôn á mà. <laughs> Rồi bạn có thể thử tham khảo là đi, ờ, ờ, ừm, coi những cái review của những cái bạn mà đi ngắn ngày á, đó, xem thử là cái địa điểm nào mà bạn dễ đi nhất. Ngoài ra thì không biết là bạn có tính thuê homestay hay là khách sạn gì đó ở Thượng Hải để mà mình ngủ, nghỉ 1 ngày không bạn?
Ừ, đúng rồi đấy. Ừ. Ừ, đó. Ừ, đúng rồi đấy. Ừ ấy. À! Ừm. À! Ừ. Ờ, mình có book một cái khách sạn rồi. Tại vì là mình bay chuyến đêm thì có nghĩa là 12:00 đêm mình sẽ đến Thượng Hải, thì mình không thể lang thang 1:00-2:00 sáng ở ngoài được. Thế là mình đã book một cái khách sạn ngày hôm đấy thì, ờ, thì nhưng mà khách bình thường khách sạn ấy, là, cũng cùng lắm là 12:00 là phải check out rồi. Cho dù mình có ở khách sạn cả sáng đi nữa thì buổi chiều với cả buổi tối mình vẫn phải loanh quanh đâu đó. Tại vì là chuyến bay của mình cũng là, ờ, 23:00 nó mới có có mới mới bắt đầu bay ấy, thành ra là mình cũng có cả nguyên một ngày cơ. Thì đấy, nhờ mình cũng book sẵn trước rồi mình sợ là, kiểu, ờ, bay mệt ấy, xong là không được nằm nữa thì hôm sau đúng là chả có sức để mà đi đâu.
Ừm. <laughs> <chuckles> À! <laughs> <chuckles> Đúng rồi đó, thì bây giờ nha, bạn cũng đã book cái khách sạn rồi đúng hông? Thì bạn tìm những cái địa điểm mà quanh cái khách sạn á, để kiểu như là thứ nhất là bạn vừa mệt khi khi đi di chuyển, tại vì á bạn còn phải có một cái chuyến bay xa từ Thượng Hải về Việt Nam nữa mà đúng hông? Và bạn còn đi nguyên một ngày nữa, thì bạn nên lựa chọn những cái địa điểm mà nó gần cái, ơ, khách sạn của bạn là đầu tiên nè, rồi bạn phải ngủ nghỉ ăn uống đúng giờ. Đó, chứ không có phải là bạn kiểu đi chơi quài, quài, quài, là lúc đó là khi mà bạn mệt rồi đó là bạn không thể nào mà còn sức để mà bay tiếp được nữa. <chuckles> Rồi và bạn cũng sẽ gặp ừm, nên chuẩn bị và những lập những cái kế hoạch kiểu như nó đơn giản hơn thôi á, kiểu như là, ờ, danh sách mà khu vui chơi, hoặc là danh sách đi của bạn, hoặc là những cái nhà hàng mà bạn tính ăn á. Ừm, mặc dù là nó không quá nổi tiếng nha. Mình nghĩ là bạn nên ăn mì cua lông, nhưng mà không cần phải là những nơi mà nó phải xếp hàng dài, tại vì mình thấy á, là, ừm, những cái món đó ở Thượng Hải thì nơi nào nó cũng sẽ giống nhau á, bạn. Đó, nhưng mà bạn nhất định là phải thử mì cua lông nha. <laughs>
Ừm. Ờ. Ừ, đúng rồi. Ừm. Ừ, đúng rồi đấy. Ừm. Ừm, mình hiểu nè. À! À, mình biết. Ừm. Ừm, cảm ơn rất là nhiều. Trời ơi! May quá mà trò chuyện với bạn chứ không á, mình cứ phân vân như này, chả mấy nữa mà đến hôm đấy rồi lại cuống cả lên. Rất là cảm ơn những lời khuyên thật sự rất là hữu ích mà, nó rất là phù hợp với mình luôn á. Nó đánh đúng tim đen những cái nỗi lo và những cái lo lắng của mình. Và mình sẽ thử sau nha. Đầu tiên là mình sẽ lên những cái cái kế hoạch, để mà đi những cái nơi mà nó gần khách sạn một chút, nó loanh quanh đấy thôi, thì chắc là đỡ tốn thời gian, mà nó lại còn tiết kiệm sức lực cho mình nữa chứ. Thật ra là mình bay từ Nhật sang Thượng Hải là cũng hơi mệt rồi đấy. Thế xong rồi còn chơi cả một ngày rồi lại còn bay về Việt Nam nữa, ờ thành ra là, ờ, mình cảm thấy cái kế hoạch mà bạn đề ra cho mình rất là OK luôn ấy. Nói chuyện với bạn xong mình cũng cảm thấy bớt căng thẳng nhiều rồi nè. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha.
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Đó. Ừm. Ừm, hông có gì đâu. Nhưng mà bạn nhớ là, ờ, nhớ chuẩn bị cái app Alipay nha, tại vì ở bên Trung Quốc là người ta chỉ sử dụng cái app đó thôi. Và mình thấy là có tiền mặt thì cũng cũng được, nhưng mà, ừm, không cần phải quá nhiều đâu. <laughs> Tại vì là, người ta cũng đang, ơ, kiểu thời đại công nghệ số rồi á. Cho nên là chúc bạn có một chuyến đi chơi vui vẻ, và không còn căng thẳng khi đi xa nữa nhá. Và mình chào bạn nhá.
Ừm. Ờ, OK. Ừm, đúng rồi đấy. Ừm, cảm ơn bạn rất là nhiều. Chào bạn.